Hey du, ich habe irgendwie in letzter Zeit oder schon seit 'ner Weile das Problem, dass ich mich mit meinen Freunden vergleiche und, ja, <chuckles> mich selbst nicht so toll finde mich selbst und mein Leben, und grade dann in Selbstzweifel Und ja, ich finde das Mist. <chuckles> Ich war eigentlich früher mit meinem Leben immer ziemlich zufrieden und jetzt in letzter Zeit und immer mehr, äh, wünschte ich, ich hätte 'n anderes Leben und und gucke da das Leben meiner Freunde an und finde, die haben das irgendwie besser gemeistert alles, und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme.
Hm, okay. Also, erst mal danke für die Offenheit, ähm, ich denke, es geht vielen Menschen manchmal so. Ähm, was denkst du denn, so seit wann du hast gesagt, dass es früher hattest du nicht so diesen Selbstzweifel, dass es eher was ist, was sich in letzter Zeit entwickelt hat? Ähm, was denkst du, liegt das an irgendwas? Gab's irgendwelche Veränderungen? Gibt's spezielle Punkte und Beispiele, wo du sagen würdest: „Hm, ah, ich vertraue mir nicht mehr oder hier ist es irgendwie bin ich, äh, den Bach runtergegangen oder es sind Dinge nicht so gut gelaufen für mich.” Also
Mhm. <chuckles> Äh, ich glaube, es ist größtenteils, äh, meiner Kinder wegen. Also, die Freunde, die ich habe unsere Kinder sind praktisch zusammen aufgewachsen und ich musste dann mit ansehen, wie deren Kinder alle ihren Weg gegangen sind, den ich für meine Kinder halt auch gewünscht und geplant hatte ja, dass sie halt, ja, Highschool fertig machen und zum College gehen und
Mhm.
guten Freund kennenlernen und so. Und meine Kinder sind leider alle beide von dem Weg abgekommen und ich fühle mich dadurch irgendwie gescheitert, ja? Also, man man man
Mhm.
man man tut so viel Herz und und Energie so in seine Kinder rein und und macht alles als Mutter und dann ja, bleibt immer dieser nagende Zweifel: „Lag das jetzt an mir oder w wieso ist das bei mir schiefgegangen? Wie habe ich das verdient, dass alle beide meine Kinder Probleme haben?” Ja.
Mhm. O okay, also, es ist sogar 'n bisschen mehr. Es ist ni weil ich meine, 'n Arbeitsweg oder Schulweg oder Ausbildungsweg, das ist ja manchmal 'n bisschen individuell, das hat ja n nicht unbedingt was mit ne, mit Mama sein zu tun oder seine Kinder irgendwie gut in die Wege leiten, sondern das ist ja auch manchmal verknüpft mit ähm, mit Interesse und Leidenschaft von von von den Kindern selbst. Also
Ja genau, irgend irgendwo kann ich mir nicht die Schuld geben, weil ich habe ich habe denen dieselbe Basis gegeben und habe sie auf den Weg gesetzt und und irgendwie, j ja, sie haben nicht diese innere Disziplin oder diese innere Leidenschaft, dass die halt was aus ei aus ihrem Leben was machen möchten. Die irgendwie ach ja. Und und i ich kriege es dann nicht nur von mir selber, sondern auch eben von von meiner Familie
Mhm. Verst
äh, dass dass dass sie mich kritisieren, dass es irgendwie an mir liegen müsste, dass meine Kinder nicht nicht auf 'n Weg kommen und ich müsste mehr machen und: „Du musst doch mal und mach doch mal und und tu doch dies und tu doch das.” Und das das hilft natürlich mir überhaupt nicht, wenn ich dann mit meiner Freundin schwatze und und die hat überhaupt nie ihren Söhnen in 'n Hintern getreten, die hatten einfach diesen inneren, äh, d ja, weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, die hatten eben dieses Feuer, die wollten irgendwas, ja? Die hat gesagt: „Mensch, ich habe nie, äh, irgendwie verlangt von denen, dass die Top-Zensuren kriegten. Das wollten die immer selber.” Und ich bin auch so 'n Mensch und deswegen kann ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass mein eigenes Kind sagt: „Oh” hat sie mir tatsächlich gesagt: „Oh, äh, C ist befriedigend und dann sei doch befriedigt damit.” <chuckles> Ja, und und schon die schon diese Einstellung geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein, ja, weil für mich ist eben C nicht befriedigend, ja? <chuckles>
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Hm. Hm, mhm. <chuckles> Mhm. Hm. Mhm. Ja. Ja, kann ich, äh, sehr gut nachvollziehen, dass da einfach 'n bisschen 'n 'n Frust da ist, ja, aber
Riesen Frust, riesen Frust, ja.
ja. Wie ist denn deine Beziehung zu deinen Kindern, also, und wie stellen die sich denn das Leben vor? Und w also, wie ist das Zwischenmenschliche und Emotionale bei euch?
Äh, zwischenmenschlich ist okay, weil ich das Thema nicht so oft anreiße jetzt. Wie sie sich ihr eigenes Leben vorstellen, das ist echt 'ne gute Frage. Die sind jetzt beide alt genug, dass sie eigentlich auf eigenen Füßen stehen müssten langsam. U und ja, keine Ahnung. Wenn ich bei meiner älteren Tochter das Thema anschneide, das endet meistens in Tränen und dann verschwindet sie und redet nicht mehr mit mir.
Mhm. Mhm. Okay.
Und meine jüngere Tochter na ja, die die lampelt so vor sich hin, aber, äh, es ich sehe f ich sehe keine Zukunft. Ich sehe nicht, wie sie jemals ihren Lebensunterhalt richtig verdienen könnte mit dem, was sie macht und das das versteht sie nicht. Dafür ist sie eben zu unerfahren, zu jung.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, das kann ich verstehen und ich kann mir vorstellen, dass es A: so 'ne Intergenerations ähm, Perspektive ist, ja. So wo wo du sagst, ne: „Also, ich habe es doch auch gemacht. Es ist bei uns normal, dass wir irgendwie fleißig sind und 'ne moti 'ne intrinsische Motivation entwickeln und irgendwie unseren Weg finden, ne?“ Und irgendwie, wenn man's dann von den eigenen Kindern erwartet und dann diese Erwartung, ähm, nicht irgendwie eingehalten wird, auch wenn man sich selbst so sagt: „Hey, wir haben doch alles richtig gemacht, und“, ähm ne?
Mhm, mhm. Das ist eben der Punkt, wo wo ich wo ich mich frage, ja, habe ich alles richtig gemacht? Vielleicht hätte ich strenger sein müssen, vielleicht hätte ich dies, vielleicht hätte ich jenes. Äh, man man zweifelt dann an sich, weil ach, aber, ja, als Elternteil, du du du machst das, was in dem Augenblick als richtig erscheint und und ja, und wenn's dann nix wird ja, das das ist eben das das Blöde beim Eltern-sein, dass dass du nicht noch noch mal 'ne Chance kriegst, die Sache „Oh, okay, ja, das ging jetzt grad schief. Okay, versuche ich das noch mal. Ja, können wir noch mal 20 Jahre zurückleiern und ich probier's noch mal 'ne andere Schlaufe.“ Geht eben nicht, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar, aber es ist ja auch das Ding bei Menschen, ne? Man man auch wenn du perfekt wenn du rückgängig Sachen rückgängig machen würdest und würdest sagen: „Okay, jetzt versuche ich's noch mal anders“, dann hast du ja immer noch gar keine Garantie, dass es dann so läuft, wie du dir das vorstellst, weil deine Kinder haben ja ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Entwicklung, ja?
Mhm. Ja, ja, ja. Das ist das, wo ich mich manchmal tröste. Also, wenn meine Mutter zum Beispiel, äh, auf mir rumhackt: „Oh, du müsstest mal und du du musst noch mal und und und und ja, du müsstest doch mal dies und jenes und dein Kind müsste“, u und ich sage dann habe ich dann gesagt: „Ja, wie sehr hast du mich denn eigentlich in 'n Hintern getreten, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe?“ Und da war lange Stille, weil sie hat ni mich nämlich eher zügeln wollen und ich hatte aber Feuer und Flamme, eine Leidenschaft für etwas, äh, was ich es das war einfach in mir drin und meine Mutter wollte das überhaupt nicht, dass ich diesen Beruf ausführe.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Da siehst du auch, ne? Also, da siehst du genau diese Intergenerationsthemen, ne, zwischen Eltern und Kind, ne? Diese Opposition, die sich dann einfach
Ja. Ja, ja. Ja, und und ich meine, ich dachte immer, ich bin die coole Mama, dass ich meinen Kindern nicht jetzt irgendwie vorlege: „So und so müsste das Leben aussehen“, sondern ich habe den Kindern immer nur gesagt: „Äh, du du solltest irgendwas mit deinem Leben anfangen, wofür du eine Leidenschaft hast und mach 'n Beruf draus.“ Und hatte da angenommen: „Okay, die finden irgendwas“, aber die finden nix. Die haben keine Leidenschaft für irgendwas.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. So 2 Impulse, die irgendwie in meinen Kopf kommen, sind so: A: kannst du deine Kinder auch, also, außerhalb von dieser Leistungsgesellschaft und diese Erwartung, dass man und natürlich auch diese Sicherheitserwartung, du willst ja am Ende des Tages, dass es deinen Kindern gut ergeht und dass die 'ne 'ne Sicher ja.
Ja sicher, darum geht's ja im Endeffekt. Wenn wenn jetzt, äh, in unserem Garten ein Geldbaum wachsen würde, von dem die jeden Tag abernten können, dann wär's nicht so 'n Thema, ja? Aber, äh, sie müssen ja irgendwann lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und und ich fühle, wie mir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt und und sie kommen immer noch nicht irgendwie auf 'n Tritt. Und ja, weiß auch nicht. Mein Mann sagt da nur: „Äh, puh, mach dir doch keinen Kopf. Irgendwann sind wir tot und dann werden sie schon weitersehen.“ <chuckles>
Mhm. Ja. Mhm. M Mhm. <laughs> Wow. Ja, das ist auch 'ne Sis Sichtweise, 'ne Perspektive. Ähm, aber vielleicht, was ähm, habt ihr andere Erwachsene im Umkreis, die 'n speziell guten Draht zu deinen Kindern haben, ne? Weil ich sage mal so, manchmal so von den eigenen Eltern das zu hören ähm, und da ist einfach manchmal so 'ne Barriere da, interfamiliär. Ähm
Mhm, mhm. Ja, ja, das das merke ich bei meiner älteren Tochter. Da fällt immer sofort die Klappe, wenn ich auch nur das das Thema Beruf oder Leben oder Zukunft auch nur anschneide. Da fällt sofort die Klappe. Das weiß ich, aber leider ja, die sind eben m ja, das Leben dreht sich nur um den Freund und wenn wenn der jetzt damit anfangen würde, dann hätte es vielleicht unter Umständen 'ne Wirkung. Aber, ja, sonst gibt's eigentlich im Leben meiner Kinder auch niemanden. Das ist sehr, sehr schade, dass meine Familie, die sind alle in Deutschland und die die können nicht viel Einfluss haben, weil eine riesen Sprachbarriere ist, dass meine Kinder sprechen nicht genug Deutsch und meine Familienmitglieder nicht genug Englisch.
Ja, das Hm. Ja, interessant. Mhm. Mhm. Verstehe. Dann wär aber vielleicht wäre es ja auch, ähm, gut, ähm, außerfamiliär jemanden zu suchen, vielleicht 'n Mediator oder jemanden 'n Schul-Counselor oder so was. Äh, jemand, der
Ja, die sind schon aus der Schule raus.
Okay. Dann okay, aber dann vielleicht 'n Mediator, ähm, wo man irgendwie 'n Draht aufbauen kann zwischen den Töchtern, dir und, ähm, was Sache ist, um irgendwie 'n guten Weg für die zu finden oder zumindest an Schritten zu arbeiten, ähm, deine Töchter in die richtige Richtung irgendwie, äh, zu unterstützen, ja?
Ja, ja. Ja, ich hatte schon 'n paar Freundinnen, hatten schon angeboten, mit meinen Kindern zu reden. Bloß du kannst ja so 'n Kind auch nicht dazu zwingen. Und wenn ich jetzt sage: „Kind, die sind beide“ also, die eine ist 21 schon, die andere noch älter. Also, ja, du kannst ja niemanden zu so'm Gespräch zwingen.
Ja, da hast du recht. Da hast du recht, da kannst du nur Besorgnis ausdrücken, aber ich wette, du findest richtige, gute Schritte. Es scheint so, dass du wirklich deine Kinder lieb hast. Also, ich wünsche dir wirklich alles Gute.